อืม ก็ น่าจะเป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะครับ แต่ก็กำลังคิดอยู่นะครับว่า จะเลิกกับแฟนหรือเลิกกับน้องดีครับ เพราะว่าถ้าเลิกกับแฟน ก็คือถ้าเกิดว่ารักแฟนจริง ๆ ก็คงไม่มีน้องเขาเนี่ยนะ ใช่ไหมครับ แต่ว่า อืม แต่ว่า ถ้าเกิดว่าเลิกกับน้องเขาเนี่ยครับ ก็เสียดายนะครับ แบบว่า โอ้โฮ อุตส่าห์ซื้อคอนโดไปแล้วเนี่ยครับ เหมือนรู้สึกว่าขาดทุนยังไงไม่รู้เนี่ยนะครับ อันเนี้ย ก็เป็นปัญหาหนักเลยนะครับ แต่ว่าพอมาคิดแบบว่าลึก ๆ แล้ว ก็น่าจะใช่อย่างที่คุณว่าเลยครับ สักวันเนี่ย เขาต้องรู้ทั้ง 2 คนเนี่ยนะครับ คือต้องบอกนะครับว่าในใจลึก ๆ เนี่ยนะครับ อยากจะนับถือศาสนาอิสลามเนาะ จะ ได้แบบ ว่า เอ่อ มีแฟนได้หลาย ๆ คน อะไรเงี้ย เขาจะได้ไม่ทะเลาะกัน แล้วก็อยู่ด้วยกันได้ ให้ ปัญหาหา เงินเนี่ย มันเป็นปัญหาของผม คนเดียวก็พอ ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ อย่างเงี้ย ก็อาจจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเนาะ ก็คงคิดว่าน่าจะต้องเลิกกับน้องเขาเนี่ยนะครับ แล้วก็คงจะต้องแบบปล่อยคอนโดเนี่ย ก็ให้น้องเขาไปเนาะ คือแบบเนี้ย คุณคิดว่าดีไหมครับ?
อา ใช่ค่ะ อา ใช่ ค่ะ อา ค่ะ อา เอาจริง ๆ มันดีมาก ๆ เลยค่ะ ในความสัมพันธ์ เอาจริง ๆ คุณไม่ได้ ขาดทุนเลยนะคะ แต่คุณกลับได้กำไรด้วยซ้ำ เพราะว่าความสัมพันธ์ในบ้านคุณน่ะจะดีขึ้น แล้วก็การเงินจะดีขึ้นมาก ๆ เลยอะค่ะ อันเนี้ยเป็นกำลังใจให้คุณมาก ๆ เลยนะคะ ให้ค้นพบตัวเอง แล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองได้อะค่ะ
อืม โอ้โฮ ก็ค่อยยังชั่วหน่อยครับ คิดว่าผมน่าจะตัดสินใจถูกนะครับ วันนี้ขอบคุณนะครับที่ ชี้ แลัวก็แนะนำครับ
ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะ สวัสดีค่ะ